اهم.
آآ وب وبطريقة يعني آآ فيها كلّ أدب واحترام يعني هو مش مش يعني آآ <tsk>
أكيد، آه.
آآ بس بُصّي هو ممكن يعني لو هنتكلّم مثلًا كطريقة تساعد إني أكون نفْسي على مستوى الأصحاب، وخلّينا نمسكها حتّة، حتّة الأصحاب، إنه أنت ص أ أنتِ هتتعاملي معايا صاحبتي فأنتِ قابلاني زي ما أنا
اهم. اهم.
آآ مش لازم إن إحنا نكون شبه بعض في حاجات كتيرة، بالعكس ممكن اختلافنا ده يكون مخلِّينا أصحاب أكتر
اهم.
آآ لو على نطاق الشغل آمم

فعلًا.
فهي دي النقطة، برضه متهيأ لي مفروض كأهل آآ يبدأوا من الطفولة. إنه الأطفال ما تتعرضش كتير للموضوع الsocial media.
امم. دي الsocial media فعلًا. اهم.
والتوعية زَي ما أنتِ بتقولي، هو صعب، هو مش سهل، بس هو م مش عارفة، أنا مش عارفة حَلّها إيه؟ يعني لأنه
امم. ولا أنا الصراحة، مش عارفة حَلّها إيه؟
أنا عن نفسي باعاني منها مع يعني مع أولادي وكده، في سن معيّنة كان الموضوع صعب، اللي هو لأ، أنت مش لازم مثلًا تلبس الحاجة دي، مش لا ما أنت عندك مثلًا حاجة شَبها، أو لأ، اللي هو لأ، ده trend مثلًا المدرسة كلّها جايبها.
اهم. اهم. اهم.